ครับ
เออ มันเลยเหมือนแบบ เฮ้ย มันเป็นความทึ่ง เพราะว่าเขามีทั้งความสามารถ มีทั้งความสวย หรือแบบสวยมากกว่าผู้หญิงจริง ๆ อย่างเงี้ย เออ แล้วเหมือนคน ค่ะ แล้วเหมือนคนจีนเนาะ ที่เขายังไม่ค่อยมีวัฒนธรรมแบบเนี้ยในสมัยนู้นอะนะ เขาก็จะรู้สึกว่า LGBT มันเป็น เอ่อ เรื่องต้องห้ามของประเทศเขาแบบเนี้ย แล้วพอเขามาดูบ้านเราอะ เขาก็แบบ เออ ชื่นชอบ เพราะว่าการแสดงมันดีมากจริง ๆ บวกเสื้อผ้า บวกเสื้อผ้าส่ง คนส่ง การแต่งหน้าส่ง อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยแบบว่า อ๋อ เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงมารุม มาขอถ่ายรูป เพราะว่า เออ อาจจะด้วยความที่บ้านเขาอะยังไม่ได้มีการที่โชว์แบบเต็มรูปแบบเท่า เท่าที่พัทยาขนาดนั้นน่ะค่ะ
<chuckles> ถ้าในเรื่อง ครับผม อา ครับผม อ๋อ ครับผม อืม ครับ อา ๆ ๆ ๆ อือฮึ แสดงว่า อ่า ณ ตอนเนี้ยผม ผมตี๊ต่างว่า คุณน่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการดูโชว์สดเนี่ยแน่ ๆ แล้วก็ผมว่าคุณน่าจะต้องไปเคยดูคอนเสิร์ตสักที่หนึ่งอะ ถ้าให้เลือกแบบว่า อ่า บรรยากาศ เอาเน้นเฉพาะความสนุกแล้วกันนะครับผม ระหว่างโชว์สดกับงานคอนเสิร์ตเนี่ย คุณว่าอันไหนชนะ?
ต้องคาบาเรต์โชว์อยู่แล้วล่ะคะ ต่อให้ไม่ใช่ศิลปินที่ดังเลยนะ เออ
โอ้โฮ คุณ คุณตอบไวมากอะ เหมือนกับว่ามันเป็นคำตอบที่ชี้ ที่ชัดอยู่แล้วอะว่าอันเนี้ยมัน มันดูสนุกกว่า <chuckles>
ใช่ เพราะว่ามันแบบมันเกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกไง แต่ข้อเสียมันก็มีนะคะ เพราะว่าการที่จะให้เรากลับไปดูอีกครั้ง หรือว่าครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3 อะ มันเหมือนเราเดาได้แล้วอะ เออ มันก็อาจจะไม่ได้เกิดความสดใหม่เท่ากับการที่เราได้ดูในครั้งแรกอะ โอเคล่ะ ตัวแสดงอาจจะเปลี่ยนไป เขาอาจจะเปลี่ยนชุด เขาอาจจะเปลี่ยนการแสดง แต่มัน เราเชื่อจริง ๆ ว่า ใช่ ใช่ มันไม่เท่ากับการที่เราได้ไปดูครั้งแรกแน่ ๆ แล้วอีกอย่างอะ อย่างที่คุณบอกเลยนะเมื่อกี้ที่เหมือนแบบว่า อ๋อ ถ้าไปดูคอนเสิร์ต อย่างคอนเสิร์ตอะเราก็เดาได้ประมาณหนึ่ง แต่นั่นคือศิลปินที่เราชอบไงค่ะ ต่อให้เขาจัดอีกไม่ว่าจะคอน คอนเสิร์ตเล็ก คอนเสิร์ตใหญ่ อิเวนต์อะไร เราก็พร้อมที่จะตามไปสนับสนุน ใช่ แต่ว่าอย่างคาบาเรต์เนี่ย อา เราดูแน่นอน แน่นอนจริง ๆ ว่า โอ้ ครั้งแรกมันประทับใจมาก ๆ แหละ แต่ถ้าเกิดว่าให้กลับไปดูครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3 เนี่ย เราก็อาจจะ ก็ ใช่ ก็อาจจะไม่ <chuckles>
อืม อ๋อ ใช่ ๆ ๆ ๆ เหมือนเรารู้แนวแล้วใช่เปล่าครับ ว่ามันต้องเป็นสไตล์ไหน? อืม ครับ อา ตามไปซัปพอร์ตเขา ครับผม อืม ก็อาจจะยังนะ <chuckles> อือฮึ แล้วแต่อย่างเงี้ย เห็นคุณแบบว่าปลื้มในเทคนิค หรือว่าความสามารถของเขาในการแสดง ถูกต้องไหมครับ ของ ของ อ่า ในงานคาบาเรต์เนี่ย ผมว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย <tsk> มันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริง ๆ นะที่แบบว่าคนเนี่ย เขาจะสามารถชักจูงความสนใจของคุณเนี่ย ใน ส ใน เอาผมตีว่า 4 ชั่วโมงนั้นน่ะ ทำให้คุณแบบว่าลืมระยะเวลาไปเลยอะ ถูกต้องไหมครับผม? เขาคงแบบว่าทำให้คุณเนี่ยแบบว่าฟินมาก ๆ ทำให้แบบว่าจดจ่อกับเขา การแสดงของเขาเนี่ย โอ้โฮ 4 ชั่วโมงมัน มันไม่ใช่ระยะเวลาที่สั้น ๆ เลยนะ
ใช่ ๆ